カトリックのやつを見て、しかもちょうど、なんか、ローマ教皇が亡くなった後に公開されてたんなんか、タイミング的に、ちょっと、見とこうかなと思っええ。まあ、すごいタイミングでぶつけてきたなとは最初思いましたけど、そもそも作ってるのはもう何年も前から多分作ってますもんね。
はい。 そうですよね、はい。 すごいタイミングですよね、はい。 うんうん。 はい。 ま、そうですよね。たまたま、なんか、その公開のはい、タイミングとはい。
うん。たまたまこのうん、タイミングが
すごいですよね。どうでしたか？
ええ。 いや、なんか、淡々とおじさんしか出てこない映画だったんですけど、やっぱり、結構有名な俳優さんとかが出てるので。
へえ。 はい。 うーん。
ああ、なんか、ううすごい存在感だなと。んで、最初結構淡々と進むんですけど、ま、最後に、もう、大どんでん返しがあって。
ああ。 はい。はい。 うーん。あ、そうなんですね。
はい。で、なんか、そういう宗教の世界の選挙ってのも本当に普通の日本の選挙とかと変わらず、なんか、根回しがあったり、足の引っ張り合いがあったり
はい。 ああ、はい。 あ、はいはいはい。
色々、こう、人種や差別の問題があったり、色々あるんだなと思いながら
へえ。あ、そうなんですね。そういう、なんか、人間ドラマみたいなのが、なんか、描かれているような映画ですか？ふーん。
はい。 はい。描かれていて。 で、これの主人公が、ああの、レイフファインズっていう方で、あの、さい最近だとというか、最近で有名のなやつだと、あの、ハリーポッターみまみ見たことありますか？
はい。 はい。